Eh franchement, eh eh, franchement, moi, je suis pas compliqué, même les 2, en vrai, ça me va, enfin, tu me prends des news tout le temps ou alors tu m'en donnes pas. Ouais, le principal, si tu es heureux et puis on on est en bon terme ensemble, enfin vraiment vit ta vie et s'il y a un moyen, on peut se caser, heu heu, des vacances ensemble alors on p je peux partir chez toi, heu, pour faire des trucs sympas mais si on le fait pas, c'est pas grave, tu vois? Il y a moi, je trouve qu'en fait, vraiment, c'est les l les choses qu'on a vécu avant peuvent pas être, heu heu, peuvent pas être négativement effacées par le par le temps qui passe, tu vois? C'est c'est trop bête, enfin, sinon en fait, c'est tu tu en enlèves toutes tes relations, quoi. C'est c'est trop bête ou ou les gens qui considèrent que quand c'est la fin d'une relation, bah, forcément, ça doit être, heu, fait négativement, tu vois? C'est pas grave, enfin, on peut tous s'éloigner de manière, heu, saine, tu vois?
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément. Carrément. C'est aussi ouais, mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, je pense que ça, ça demande de la maturité après et puis bon, après la vie, c'est la vie, quoi, hein, heu, c'est la vie tu as tu en arrives à des points où je sais que, moi, heu, je me je me suis je me suis isolé, heu, ces dernières années de pas mal de gens, heu et il y en a, ça a été catastrophique, je veux dire, je les ai bloqués, je leur parle plus, quoi. C'est finito, plus jamais je leur je vais leur parler de ma vie. <chuckles> C'est gens c'est
Ouais, ouais, ça dépend, hein. Ouais, ça Bien sûr, évidemment! Ouais. Ah oui, parce qu'il y avait, heu, une une pas une emprise mais, genre, tu tu étais un peu dans une, heu, relation un peu toxique, genre?
Ouais, ouais, ouais. Heu, relation toxique ou alors, heu, juste, tu te rends compte, heu, de qui est la personne réellement, tu vois? Et c'est pas forcément pour se jeter des fleurs ou pour dire que l'autre personne est mauvaise mais plutôt que si les valeurs sont si certaines valeurs ne vont pas ensemble, ça sert à rien en vrai. En vrai.
Ah ouais, ouais. Ah mais bien sûr, évidemment, heu, normalement, tu te tu te tu tu gardes des gens qui sont avec tes valeurs sinon c'est <chuckles> sinon, bah, en fait, tu tu
Bah, tout simplement. Ben, ouais, ouais, des fois des fois, avec le temps, tu te rends compte que, bon, bah, finalement finalement, c'était pas vraiment un ami, quoi.
Ah ouais, OK OK. Ah, ça c'est ben, j'en suis désolé parce que c'est vrai que c'est pas agréable comme, heu, comme situation pour le coup.
Mmh. Non, mais quelle c'est une belle leçon de vie, hein, par contre. C'est peut-être ce qui me rend un peu plus un peu plus restrictif avec les gens mais d'un autre côté, heu, si je garde que des pépites, heu, je pense que le jeu en vaut la chandelle, tu vois?
Ah oui, c'est sûr! <laughs> Ouais, c'est une bonne manière de parler, ouais, je suis d'accord. Après, pour le coup, il faut pas non plus, heu, bah, je dis pas que tu tu es dedans, hein, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, heu, d'être ultra sélectif mais avec, heu, des autres personnes, tu sais, en, genre, un peu le un peu faire subir aux autres ce que les autres t'ont fait, tu vois? Genre: «Ah, bah, je suis méch j'ai été, heu, j'ai été blessé, beh, je vais être blessant», tu vois, ça, c'est
Mmh. Ouais. Ouais! Ouais, ouais, ça ça demande de la maturité, heu, ça demande aussi de c travailler sur soi, heu, je suis je suis un peu dedans, j'ai été beaucoup dedans ces derniers temps, hein. J'en j'y suis un peu moins, j'essaie de faire des efforts mais ouais, c'est une question d'équilibre, mmh.
Ouais, tu t'en rends compte, c'est c'est c'est le principal, tu vois, il y en a ils sont dans dans un déni pur, tu vois?
Bon, merci, salut.